آه، خدت قرار طبعًا، قلت لأ، مش ممكن أثق في أي حاجة، أثق في أي حاجة تخلّيني أشتغل بسهولة آآ، يعني آآ، إن أنا أكسَب بسهولة، أصلًا اللي بييجي بالساهِل بيروح بالساهِل، يعني إيه، يعني يعني إيه أنا قاعد كده، قاعد على على على على الكرسي أو أنا قاعد كده شغّال شُغلانة تانية وحاطط فلوس في مكان بتجيب لي فلوس، ما فيش حاجة اسمها كده في الدنيا، في الإقتصاد، في العالم كلّه ما فيش حاجة اسمها كده.
إمم. آه. بالضبط، آه، عَندك حق، وبعدين أي حاجة هتيجي بالساهِل، هترُوح بالساهِل برضه يعني.
بالضبط آه، لازم الواحد يتعَب عشان ياخد ف فلوسه ويتعَب عشان ياخد آآ، يعني يعرَق، لازم الواحد يعرَق عشان ياخد يكسَب، ما فيش حد أبدًا يعني ما ما ما فيش مكسَب من غير ما فيش ما فيش يعني ما فيش مكسَب من غير خسارة، لازم الواحد يتعَب ويرُوح، الخسارة دي مثلًا يعني، يعني هتساوي مثلًا باللي بيرُوح شُغله كلّ يوم والّا اللي فتَح مشروعه و بيكسَب مِنُّه بالحلال والّا ال والّا حتى لو واحد عَنده عربية ت ت تين شوكي في الشارع، أنا هاتساوى زيّه؟ لأ، طبعًا، فهو ده ده مال حرام و و وأنا اتعلّمت مِنُّه كتير الصراحة في حياتي يعني، مش هاخش ده أبًدا، حاجة زي كده أبدًا تاني يعني.
إمم. لا. إمم. يعني أنت لو بعقليّتك دي حاليًا لو رجِعت بالزمن لنفْس الوقت و ونفس الموقِف، آآ، هتكرّر بقى اللي أنت عملته ده تاني وتخشّ والّا هتعمل إيه ساعتها؟
إمم. لأ، طبعًا، الصراحة يعني، طبعًا هافكّر طبعًا كويس جدًا لو أنا عندي الفكرة وعندي العقلية دي طبعًا، لأ، طبعًا مش هادخُل و وهانصح الناس كمان ما تدخلش لأن هي طبعًا بتبقى نصب 100% و آمم، يعني أنا عارف إمم.
طَب كويس، كويس إن أنت عرِفت فعلًا آآ، آه، إن أنت عرِفت وخلاص فهِمت إن الموضوع ده ما بيبقى فيه نصْب والكلام ده. طَب تحب تنصحني مثلًا بإيه عشان بعد كده آآ، لو جالي موقِف زي ده قُدّام مثلًا ما ما اخشّوش أو أعرَف إن هو نصْب كده من الأول؟
أيوه. صح. إمم.

"خُد الفلوس أهوه آآ ال يا خالي أنا م محتاج يعني تشغّل لي موضوع الأرانب."، فحطيت الفلوس في موضوع ال بطاريات الأرانب والتشغيل الفلوس آآ عامةّ يعني، ف خَد الفلوس طبعًا أول يعني بيدّوك ميعاد مثلًا هت هتقبض فلوسك أول كذا، بتقعد مثلًا 60 يوم من أول الفلوس ما تاخدش فلوس، بعد كده بتاخد فلوسك بعد 60 يوم إيه الحجّة؟ الحجّة إن هم آآ بياخدوا فلوسك دي آآ قال يعني يشتروا بيها أرانب والأرانب بقى عقبال ما يجيبوا البطاريات وتتعايش وتتكاثر وتكبر وتتجوز وتخلّف وبتاع، بس في الحقيقة في الحقيقة هم بيعملوا إيه؟ هم في الحقيقة بيعملوا بياخدوا فلوسك، ي ي ي ي يدوها لحد تاني، يشتغلوا بيها حد تاني وبعدين اللي بيخش جديد ده بياخدوا فلوسه يدو يدوها آآ ليّا أو يدّيها لحد تاني فهو قال يعني قال يعني آه دي الأرباح بتاعتهم، يعني مثلًا هو لمّ لمّ لمّ 2.000.000 جنيه مثلًا، بيطلّع أرباح مثلًا منهم آآ 500000، فالواحد يلاقي نفسه، "إيه ده؟ أنا دفعت مثلًا 10000 كسبت مثلًا آآ 2000 ده ده كويس أوي ده أنا وفلوسي"، ولأ ويقول لك ويدّوك بقى ويدّوك ورقة كده بأصل المبلغ موجود ال10000 بتاعك موجود، وأصل المبلغ ال وادي الربح وأنت لسه فاضل لك 10 أرباح والّا خمستاشر 15 ربح كمان، فتقعد تقول: "الله؟! طب ما الدنيا حلوة أهيه يعني أنا هادفع 10.000 هاخدهم"
إمم. أيوه آه. امم. آه. تاخد وقت بقى على ما تبدأ آآ أت آه. امم. ولحد آه أو يدوّا أرباح يوزعوها مثلاً. امم. ربح ربع في المِيَّة آه، ربع امم.
"25.000 والّا ها هاخدهم 30.000 ده زي الفل والّا 40.000."
فأنت طبعًا عينك لمعت وابتديت خلاص ترسم أحلامك والعربية وال وال والجواز خلاص.
بالضبط. وآآ يا باشا خلاص بقى أنا ب ابتديت بقى أفتح حساب في البنك بقى وأشوف هاحط الفلوس فين والدولارات كده وال واليوروهات كده وال والدهب كده. <laughs> خلاص بقى ال مش لمعت، ده أنا نفسي لمعت. <giggles>
<chuckles> <laughs> أيوه. <chuckles> طب إمتى بقى حسيت إن ال الموضوع بقى، إيه ده؟ أنا ابتديت أشك في بقى نصباية أو في حاجة في الموضوع مش مضبوطة. حسيت كده إمتى؟
إمم.